Ya, güven kırıldığında, hani güvenin yeniden kurulması biraz zaman alabiliyor, ya. Sence burada, hani, zaman mı daha ön plana çıkıyor yoksa davranış mı, karşındaki insanın davranışı mı daha önemli?
Hı hı. Evet. Hıı. Yani, aslında ikisi de çok önemli bence. Yani, çünkü dediğin gibi, yani, biraz zaman alan bir durum, eee, ama, yani, davranışlar da çok önemli. Çünkü zaten o kişinin davranışına göre o güven tekrardan inşa edilebiliyor ya da edilmiyor. O yüzden ikisinin de aslında çok önemi var, yani.
Tabii. Değil mi? Çok doğru. Peki, bu, hani, eee, davranış bazında bakarsak, tekrardan, hani, bir insanın, eee, senin güvenini kazanması için sana bunu, hani, nasıl belli etmesi gerekiyor? Yani, b eee, hatasını kabul ederek bunu söylemesini mi bekliyorsun yoksa bunu hareketlerinde sana davranışlarında yansıtmasını mı bekliyorsun? Hani, nasıl beklenti içinde oluyorsun genelde tekrardan o kişiye güvenmek için?
Hı hı. Hı hı. Ya, şöyle bence, hani, zaten, eee, güvenin kırıldığı bir olay olduysa bu konu hakkında önce kesinlikle konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani, hani, bunu direkt, böyle, eee kapatıp, hani, devam edelim çok olmuyor çünkü. İster istemez o güvensizlik devam ediyor bence öyle olduğu zaman. O yüzden, hani, eee, nerede ne yapıldıysa, ne hata yapıldıysa, yani, konuşulması, sonrasında devam edilmesi önemli. Çünkü o kişi bana, yani, daha hatalı olduğunu bile söylemediyse sonrasında ben onun davranışını değişip değişmediğini bile anlamayabilirim bence.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Güzel. Hı hı. Doğru söylüyorsun. Ama peki, o kişi atıyorum biraz, hani, utangaç davras davranıyorsa bu konuda me bunu mesela sü konuşmak istemiyorsa belki kendi yaptığından utanıyor olabilir mi?
Hı hı. Yani, olabilir, evet, ama, yani, bu benim, eee, o kişiyle olan ilişkimi her anlamda etkileyecekse bunun bir şekilde söylenmesi lazım. Evet, belki konuyu aça açmakta zorlanıyor olabilir, eee, ama, yani, her türlü, eee, zaten bu konu çözülmezse o iletişimde de bence kendini yansıtabiliyor. Yani, hep hep, böyle, bir eksiklik oluyor, böyle bir tuhaflık olabiliyor arada. Yani, o yüzden onun önüne geçmenin en iyi yolu bence konuşmak öncelikle.
Hı hı. Evet. Değil mi? Tabii. Anlıyorum. Tabii, yani, sonuçta kişinin, hani, kendisini ifade etmesi kendisine bağlı diyorsun ve o da onun sorumluluğu. Yani, eğer, eee, pişmansa bile bunu sana söylemesi gerektiğini düşünüyorsun. Peki, hani, eee, söylemeyen insanlara, peki, direkt, hani, "Artık ben buna güvenmiyorum." diye etiketler misin yoksa, hani, biraz zamana bırakıp, hani, z bir zaman çizelgesinde hareketlerini incelemeye devam eder misin? Yani, çünkü insan kaybetmek, yani, eee, bazıları için kolaydır bazıları için zordur ya. Sen de bu nasıl? Hani, tekrardan 1 şans vermek için sen de elinden geleni yapıyor musun o konuda?
Evet. Kesinlikle. Hımm. Evet. Yani, şöyle, eee, ben kendi özellikle mesela arkadaşlık ilişkilerimi düşünecek olursam, eee, ben, eee, birini aslında kolay kolay kaybetmem. Yani, hemen gözümde silmem o kişiyi. Ama, eee, bazı durumlar oluyor ki o kişiyi silmiyorum, o kişiye 1 şans veriyorum ama yine de kendi içimde o kişiye karşı aynı güveni hissetmiyorum mesela. Hani, eee, ya, o kişiyi hayatımdan çıkarmak da istemiyorum. Çünkü, hani, eee, 1 şansa, hani, ha hani, o şansı vermek istiyorum o kişiye. Hani, o değerli olduğunu biliyorum o kişinin ama yine de, böyle, içi iç hani, içimde hep bir huzursuzluk olabiliyor. Hani, emin olamıyorum yine güvenimi sarsacak mı, nasıl olacak diye, hani, o gerçekten tamamen davranışa bağlı ilerleyen bir durum, sonrasında.
Hı hı. Evet. Tabii. Anlıyorum. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Doğru. Doğru. Yani, o zaman, hani, eee, bu güveni, eee, o kişinin mutlaka bir şekilde tazelemesi gerekiyor. Senin kırılan güvenini onarması gerekiyor, diyorsun. Eee, bu anlamda da, tabii, eee, doğru söylüyorsun, yani, o kişinin, eee, bir anlamda özveride bulunması lazım ki sen ona tekrardan şı eee, yönelesin, şans veresin değil mi? Peki, bu, hani, genelde, atıyorum, profesyonel hayatta da bu şekilde mi senin için yoksa sadece, hani, yakın arkadaş ilik ilişkilerinde mi, hani, bunu göz önünde bulunduruyorsun kıstas, eee, noktası olarak? Yani, bu bir insanın güveni, tekrardan senin güvenini kazanması için, hani, çabalaması gereken kişiler arasında, atıyorum, bir iş arkadaşın, okul arkadaşın gibi insanlar da var mı?
Kesinlikle. Aynen öyle. Hı hı. Hımm. Yani, şöyle, eee, onlar tabii ki, yani, yani, onlar da sonuçta hayatımızın içinde. Eee, ama şöyle bir durum oluyor özellikle profesyonel hayatta sonuçta, eee, yani, daha çok, hani, iş sebebiyle ya da, işte, okul vs. başka sebeplerle bir aradayız ve, hani, arkadaş olmak zorunda da değiliz. Hani, özellikle iş hayatımızdaki kişilerle. O yüzden özellikle bu noktada utangaçlıktır, işte, eee, utanmadır, hani, bunlar bence anlamını yitiriyor. Yani, evet, bunlar olabiliyor ama eğer bir hata varsa ve güven kırıldıysa bunun bence o zaman kesin konuşulması gerekir. Hani, çünkü, yani, özellikle iş hayatında, hani, böyle, bir bozuk tavırlar, işte, soğuk davranmalar, böyle, hani, bu tarz bence dramaların olmaması gerekiyor çok fazla. Çünkü profesyonel olmak gerekiyor biraz daha. O yüzden bence onda öyle çok, hani, zamana yayıp konuşmamaya yer yok bence. Hani, biraz daha üstünde durup çözülecekse çözülmeli bence.
Hı hı. Doğru. Tabii. Hı hı. Değil mi? Çok doğru. Tabii, tabii. Hı hı. Anladım. Tabii ki. Yani o zaman, eee, sen, hani, illa herkesle iyi geçinmek zorundayım diyenlerden değilsin anladığım kadarıyla, değil mi? Hani, bazı iyi anlaştığın insanlar olur, anlaşamadıkların olur. Hani, insanları o zaman, hani kendine göre bir önem sırasına, ııı, dizebiliyorsun, bir liste yapabiliyorsun kendine ve bu da belki de, hani, arkadaşlık ilişkilerine daha sağlıklı adım atmanı sağlıyor olabilir. Peki Hıh.
Hı hı. Evet. Yani, ister istemez öyle gelişiyor yani aslında düşününce.
Tabii, tabii. Peki mesela, hani, eee, aile üyelerinden birisi senin güvenini kırsa, yani uzun süredir tanıdığın biri veya, eee, i direkt 1'inci dereceden ailen, o da akraban olmasa bile, hani, uzaktan bir akraban, tanıdığın ya da bir kuzenin diyelim. Güvenini kırdığı zaman, eee, ona yaklaşımında bir değişiklik oluyor mu, hani aranızdaki uzun süredir, eee, var olan tanışıklıktan veya akrabalık bağından dolayı, eee, mesela onda farklı, eee, kriterler, ııı, göze, aaa, ed eee, şey yapıyor musun? Yani göz önünde bulunduruyor musun farklı kriterleri tekrardan güvenini kazanmak açısından?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Ya, bence aile olunca ister istemez, hani, ki bir zaaf gibi bir şey, yani, sonuçta yani bilmiyorum, yani o aile konusunda da bazı kişiler hiç düşünmeden o kişiyi silip atabiliyor mesela. Hani, bu tarz böyle güven kırıldığında ama ben, hani, kesinlikle öyle olabileceğimi sanmıyorum. Yani, eee, hani, o anlamda biraz daha duygusal bakan biriyim açıkçası. Yani, çünkü, eee, h her insan hata yapabilir ve, hani, ben o şansı en yakınıma vermeyeceksem, hani, başkasına neden vereyim diye düşünüyorum. Evet, b bazı şeyler belki çok daha ciddi olabilir ve, hani, o kişi gerçekten, emm, hani, o güvenimi kazanmak istiyor mu tekrardan ona da bağlı. Hani, belki de bir hata yapılır ama o kişinin umurunda bile değildir. O zaman tabii ki yani benim de, eee, hani, onu devam ettirmem çok mantıklı olmaz. Ama, hani, o kişi gerçekten yaptığı şeyden pişmansa ve, hani, benimle arasını düzeltmek istiyorsa, hani, aile konusunda kesinlikle yani, hani, 1 şans da veririm, 3 şans da veririm, biraz hani, ı eee, o niyete de bağlı aslında, kişinin niyetine bağlı yani.
Hı hı. Tabii. Değil mi? Anlıyorum. Hı hı. Tabii. Çok doğru. Tabii. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii, yani, o zaman kimsenin kredisi sonsuz değil diyorsun aslında. Her ne kadar yakınlık derecesi sana, eee, yakın olsa da, eee, herkesin aslında dediğin gibi, bir, eee, kredisi var senin gözünde ki bu normal. Hı hı.
Tabii. Yani, şöyle, benim çok ciddi olaylarım olmadı bu anlamda ailemde ama, hani, özellikle benim büyüklerimin mesela yaşadığı olayları göz önünde bulunduracak olursam, hani, eee, çok üzüldüğüm durumlar oldu mesela, işte, a hani, ailemde çok yakın olan kişilerin daha konuşmadığına şahit oldum mesela. Hani, normalde sonuçta kim böyle olsun ister ama, hani, bakıyorsun, eee, bir taraf kar hani, diğer kişiye kaç kere şans vermiş, hani, her seferinde aynı hatalar devam etmiş. Hâliyle o kişinin hakkı yani o kişiyle olan ilişkisini kesmek. Hani, o yüzden ne kadar üzücü olsa da onu kabulleniyorsun yani ben kendim bunu yaşamadım ama, hani, yakınlarımın yaşadığını gördüm ve hak veriyorum ister istemez olabiliyor yani sonsuz kredi yok maalesef.
I hı. Hı hı. Öyle mi? Anlıyorum. Tabii ki. Hı hı. Çok doğru. Çok. Hı hı. Hı hı. Doğru söylüyorsun ama tabii bu akrabalık ilişkilerinde olunca bu biraz tatsızlaşıyor, değil mi bu konu? Bir de, hani Hı hı. Bazı insanlar da, hani, hatalarını kabul etmiyorlar, değil mi? Ya da kabul etseler bile, hani, bunu tı göstermek istemiyorlar. Burada, hani, biraz ego mu ön plana çıkıyor sence ya da o insanın, hani, kendini üstün görmesinden mi kaynaklanıyor? Yani böyle bir şeyle karşılaştığında mesela, eee, kesin olarak hata yaptığını bilmesine rağmen o insan özür dilemiyorsa veya hatasını kabullendiğini sana bir şekilde anlatmıyorsa o insanla ilgili ne düşünüyorsun? Mesela sence egoist biri mi, eee, böyle birisi?
Tabii, üzücü. Hı hı. Hıı. Ha ha. Evet. Hı hı. Yani, olabiliyor, kesinlikle. Hani, böyleleri var ama bazılarının gerçekten özür dilemeyi nasıl ha hani, özür dilemeyi bilmediğini de düşünüyorum. Hani, böyle kişiler de var gerçekten. Hani hani, ailesinde belki o şekilde iletişimi hiç görmemiş olup hâliyle kendi ailesine de yansıtamayan kişiler olabiliyor mesela. Emm, yani benim çevremde de var ama, hani, şöyle anlıyorsun bir şekilde sonraki, hani bire bir özür dilemese de mesela sonraki davranışlarından aslında bir şekilde özür diliyor o kişi sana. Yani
Hı hı. Hı hı. Tabii. Aynen. Hımm, eee, belli ediyor yani.
Evet, hani, bir j belki bir jest yapabiliyor sonrasında, bir bir şey yapabiliyor. Hani, anlıyorsun o kişinin aslında pişman olduğunu. Hani, bunlar bence kabul edilebilir ama hiçbir şekilde özür dilemeyen, hiçbir şekilde sonrasında, hani, onu telafi etmeye çalışmayan biri olabiliyor tabii ki maalesef. Yani öyle olunca da o kişiye bir daha nasıl güvenilir, yani gerçekten zor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Çok doğru. Doğru söylüyorsun. Peki, hani, güven ortamı sence neden önemli? Yani tabii, aileden bahsetmiyorum burada çünkü sonuçta aile senin büyüdüğün yer. Hani, annenle babanla veya 1'inci derece ark akrabalarınla ne kadar, hani, eee, anlaşmazlık yaşarsan yaşa genel olarak, hani, insanların çoğunda, hepsinde demesem de ekstrem örnekler olabilir tabii ki, eee, burada, hani, güven duygusu zaten, eee, tabanda var, yer alıyor. Sen her zaman güveniyorsun o insanlara. Peki, mesela dışarıda, biraz daha profesyonel ortamda sence güven ortamı önemli mi? İş yerinde dedin ya, hani, herkes birbiriyle illa arkadaş olmak zorunda değil; okulda olsun, iş yerinde olsun ama ortam olarak mesela kendini güvende hissetmediğin zaman orada bulunmayı tercih ediyor musun? Kendini zorluyor musun, yani "Ben mecburum." diye yoksa orayı, hani, terk etmek için, farklı alternatiflere yönelmek için yeni arayışlara giriyor musun?
Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm, yani şöyle, eee, gerçekten, eee, iyi iyi bir enerji almıyorsam oradan yani bana güvenilmediğini hissediyorsam ben de o kişilere yeterince güvenmiyorsam, yani, çok anlamı yok aslında orada durmanın. Çünkü ister istemez bu sefer arkamdan konuşanlar olabiliyor, başka senaryolar dönebiliyor. Yani neden bu ortamda durmaya devam edelim? Tabii ki, hani, öyle iş değiştirmek de hemen, eee, şıp diye olan bir şey değil yani çok da zor bir şey. Ama, hani, sürekli bir art niyete maruz kalıyorsak ve bu bizim, eee, iş hayatımızı da etkiliyorsa bence çok fazla durmamak gerekir.
Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Tabii. Doğru söylüyor maalesef. Hı hı. Hı hı. Onu soracaktım aslında yani güvensiz bir ortamda sen yine kendi kriterlerinle ya da kendi performansınla, çabanla, eee, başarılı olabilir misin? Yoksa motivasyonun, eee, düşük olduğu için, hani, güven duygusu eksik olursa eğer bu mutlaka senin performansına yansır mı yani işte başarısız olmanı, eee, getirir mi beraberinde?
Ha ha. Yani, şöyle biraz da, hani, durumuna bağlı değişebilir sanırım. Yani, belki çok iyi anlaştığım kişiler değildir. O anlamda güvenmiyorumdur. O zaman belki de beni çok etkilemeyebilir. Ama, hani, eee, özellikle, yani, benim performansımı da etkileyen bir durumdur. Yani, ne bileyim, sonuçta he her işin bir finansal kısmı da var. Yani, belki de maaşlara kadan kadar etkileyen bir durumdur. Belki bir, eee, şeyler dönüyordur, çetrefilli durumlar. E, o zaman, yani, sorgulamak hakkım zaten, yani, o zaman. Eee, güvenemem muhtemelen ve bir an önce çıkmaya bakarım.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Mutlaka. Değil mi? Anlıyorum. Peki, mesela senin tarafından bakarsak, yani, eee, onların sana güvenmediğini hissedersen özellikle, hani, iş yerinden bahsediyorum ya da okul çevresinde hocaların da olabilir, eee, eğer okuyorsan. Eee, oradaki insanlara mesela kendini nasıl, eee, anlatmayı denersin? Hani, güvenip sana güvenilmediğini hissettiğin anda senin tepkin ne oluyor ve neler yapmaya başlıyorsun? Nasıl kendi ifade etme yoluna gidiyorsun?
Hı hı. Ha ha. Evet. Hımm. Yani, aslında bu bence o kişinin hareketlerine de yansa yansır bir şekilde ve, hani, öyle bir durum varsa bir şekilde konuşmaya çalışırım ama, yani, gerçekten bazı kişiler hiç iletişime açık olmayabiliyor. Yani, mesela hocaları sordun. Eee, ben genelde o anlamda şanslı oldum, yani. O yüzden, hani, o tarz bir durum varsa ya da bir, eee, problem sezdiysem genelde soruyorum ve, hani, o anlamda hiç kötü geri bildirim almadım. Hani, bir problem varsa da çözüldü ama, hani, iş hayatı çok karışık, insanlarda çok karışık, kafalarında çok farklı şeyler dönebiliyor. Farklı hırsları olabiliyor. Yani, o anlamda bilmiyorum gerçekten zor aslında. Zor bir soru. <chuckles>
Hı hı. Maalesef. Hıı. Hı hı. Çok güzel. Mutlaka. Çok doğru söylüyorsun. Doğru, doğru söylüyorsun ama tabii, hani, eee, insanın karşısına sürekli yeni insanlar çıkabiliyor. İş yerinde yeni birisi katılabiliyor. Senin en yakın arkadaşın da olabilir bu kişi. Yani, seni hayal kırıklığına uğratan birisi oldu mu mesela bu konuda? Sen çok güvendin de, eee, senin güvenini mesela, eee, sana attığı bir kazık oldu ya da senin güvenini sarstı. Mesela güven verdiğin, değer verdiğin bir insandan böyle bir darbe yediğini hatırlıyor musun hiç?
Evet. Doğru. Ha ha. Yani, iş hayatında olmadı, i çok şükür. <chuckles> Ya, o anlamda mutluyum. Hani, belki de yeni olduğum için olabilir. Henüz bir şey olmadı. Umarım da olmaz. Eee, arkadaşlık ilişkilerinde biraz daha basit versiyonları oldu. Onları çözdüm ve, hani, o kişiye tekrardan güvenebildim mesela. Ama, eee, mesela yakın zamanda bir arkadaşım başka bir arkadaşıma kazık attı. Benimle hiç alakası bile yok. Eee, ama o beni çok sarstı mesela ve, hani, dedim, "Ben bu kişiye nasıl güveneceğim?" Hani, sonuçta arkadaşlığımı bitirmem için bir sebep de yok. Çünkü onlar da sonrasında aralarını düzeltti ama, hani, onun yaptığı beni çok etkiledi mesela ve dedim, "Yani, gerçekten, hani, bu güveni nasıl bir daha tekrardan inşa edecek bu kişi?" Yani, benimle alakası bile yok ama, eee, ister istemez etkiledi, yani, ve dikkat ediyorum o kişiye o yüzden.
Hı hı. Güzel. Hı hı. Umarım. Harika. Hımm. Tabii. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Anlıyorum, yani, o zaman sen güvendiğin bir arkadaşını, değer verdiğin bir arkadaşını aslında sahipleniyorsun ve ona yapılan bir hatayı, hani, gözlemleyerek kendisi affetse bile sen, hani, eee, onu hatayı yapan kişiye güvenmeme yoluna gidebiliyorsun. Bu da aslında senin, hani Hı hı.
Hı hı. Yani, konusuna göre de değişir. Hani, her anlamda güvenmeme değil ama özellikle, hani, o kazık attığı konuda, eee, kendi adıma da dikkat etmeye çalışıyorum diyelim.
Hı hı. Anlıyorum. Tabii ki bu tip hayat dersleri çıkarmak önemli. Eee, güven de tabii ki insanın en çok ihtiyaç hele ki bu çağda. Çok harika detaylar paylaştın gerçekten. Bunlar, ııı, çok, hani, işlevsel şeylerdi. Çok teşekkür ediyorum paylaştığın bilgiler için.
Hı hı. Evet. <giggles> Kesinlikle. Hı hı. Ben teşekkür ederim ne demek görüşmek üzere.
Hoşça kal.